Heu, non, mon frère avait jamais eu beaucoup de tolérance avec moi et on est rapidement venu aux mains à chaque fois, heu, c'est c'était assez terrible, heu, ouais, ouais, ouais, ouais.
Ah ouais, oh là là. Oh là là.
Ah ouais, je m'en souviens de claquosse que je me prenais dans le dos, j'avais encore la trace de sa main, ah ouais, c'est c'était quelque chose hein.
Ah et pour autant tu étais toujours à fond, heu, pour lui faire des câlins. <laughs> Ah oui.
Ah ouais, forcément, c'est mon frère. Bon maintenant, c'est c'est différent parce que, heu, bon <chuckles> disons, heu, ça prend pas de news, heu, ç ça ça rien du tout, enfin, on n'a pas de lien en ouais, ouais, ouais c mmh, non ouais, non, il y a il y a il y a plus rien du tout, heu, pour le coup, c'est vraiment, heu, pff
Ah. Aujourd'hui il y a rien du tout, heu? OK. Ah. Il s'est vraiment coupé lui en fait, heu, de enfin, voila.
Ouais, c'est ça, en fait si tu veux avec, hem, comment dire, a heu, avec, heu, «nos différents» entre guillemets, avec notre famille et tout, heu, lui en fait il a préféré juste skip tout et il est juste parti, heu, au fin fond de Poitiers pour, heu, <chuckles> pour être tranquille. Donc il est bien tout seul en fait pour le coup, heu
Ouais. Oh OK. Ouais et et et et là, il a il a quelqu'un, il est marié, il sait quoi?
Ah, heu, non, non, non, non du tout, hein. Bon il a juste son métier, heu, dans son dans sa petite maison depuis qui et zon son petit appart depuis qu'il est, heu, il est il est sur Poitiers et puis non. Pas de news, heu
OK. Mmh mh. Mmh mh. D'accord, bah peut-être qu'un jour, il se mariera, il aura des enfants et il va se ça va lui faire un déclic et il reviendra.
Ouais peut-être hein écoute, écoute.
Potentiellement, c'est comme mon frère hein, même chose. Mmh.
<chuckles> Mais ouais, je cherche pas, enfin moi, j'ai ma soeur, j'ai j'ai, heu, j'ai le mari de ma soeur, j'ai ma nièce, heu, j'ai ma copine, moi, je suis heureux, tu vois? Pour le coup, heu
Bah en ouais. Mouais. Ouais, bah c'est le principal franchement, heu, ouais.
Mais ouais, c'est ça, enfin, heu, d'être en plus ce nombre de fois où il a dit: «Non mais en fait moi je suis le médiateur de la famille». Alors qu'il prend, heu, tu sais il prenait absolument pas de news et pas te, heu, <chuckles> pas de truc en mode d'appel tu vois? Et mes parents ils ont un peu dans le, heu pas il est bien vu quoi pour le coup, heu, puis en plus de ça, heu, on n'a on n'a pas été é élevé en mode, heu, trop trop, heu en fait c'est-à-dire que j'ai pris très rap j'ai très lentement conscience, heu, des conséquences que «mes actes» pouvaient avoir entre guillemets. En gros, heu, c'était beaucoup à défendre en mode: «Ouais, c'est pas de ta faute, il y a eu ça, ça, ça, ça» et du coup, tu te remets pas en question, donc, heu, laisse tomber à chaque fois, c'est jamais de ta faute quoi. <chuckles>
Ah ouais. Hein hein. Waouh! Comment? Mmh mh. Mmh mh. Ah. OK. Mmh mh. Mmh, mmh mh. Ouais, c'est ça, c'est vrai hein, heu
Et je et je sais que mon frère, il est toujours, heu, il a un peu toujours ce ce même truc quoi. Pour le coup, il a pas trop, trop évolué quoi.
OK, oh. Ah ouais. Bah je vois.
Mais bon après, heu, propre à chacun. N'importe.
Ouais bien sûr, bah moi, j'ai une soeur comme ça qui, heu, prend pas de nouvelles et tout pourtant elle est à côté, hem, heu, je crois. Ah beh, elle elle a 30 ouais.
Ah ouais. Mais c'est comme ça, tu vois? Je l'ai
Elle est à 30 minutes chez mes parents en fait et heu, elle va aller voir, heu, peut-être une fois dans l'année.
Ah oui et quand même, oui.

Ouais, une fratrie c'est avec 3 peut-être 3.
Ouais. C'est avec au moins 2.
Ah OK, d'accord, OK. Heu, ouais donc du coup, heu, on est 3, heu, j'ai 8 ans de différence avec ma sœur et j'ai 5 ans de différence avec mon frère. Heu, donc c'est quand même assez élevé pour le coup. Donc j'ai grandi en fait avec des des choses un petit peu des années 90 et des années 2000.
Ouais ouais. Mmh mh. Ouais.
Pas plus, heu, 2010 parce que for forcément, heu, je jouais avec les Action Man de de mon frère, heu heu, j'écoutais, heu heu, les musiques de ma sœur, heu. On se fringuait un petit peu pareil parce que, forcément, ben, tu sais, quand on est petits, heu, nous à l'époque on j'ai l'impression que je suis un boomer quand je dis ça. Heu, tu sais, heu, les parents, ils donnaient les fringues des des plus vieux, des plus petits aux plus vieux, tu vois?
Mmh mh. D'accord. <laughs> Ouais, c'est ça, moi, d nous c'é c'était comme ça, toute façon, ouais, ouais.
Du coup, je j'avais des sweats sympas, j'avais des trucs cool et tout. Heu, et le truc quand on a grandi, c'était, justement, ouais, quand ma sœur elle a commencé à avoir son appartement et et et et un salaire. Hem, des fois, genre, on était le sa le vendredi soir et on on recevait un SMS de notre sœur en mode, heu: «Oh, les garçons, vous venez faire, heu, une soirée, heu, un week-end, heu, jeux vidéo et tout, je vais faire des crêpes». Donc, nous, on était aux anges.
Ah, oh, génial. D'accord. Mmh mh. Mais trop bien! Ah ouais, génial!
E et heu, oh là là, c'était trop bien, genre, dès qu'on avait le message on ou alors elle nous appelait, tu vois? Heu et genre: «Soirée geek», hop, directement dans la voiture avec les PC, oh là là, c'était tellement bien, la couverture pour dormir là-bas, mais c'était génial, oh là là. Et du coup, on passait des soirées, mais entières, à jouer ensemble, à faire des apéritifs, à manger ensemble, à regarder des vidéos, c'était
Ouais, ouais. Mais c'est trop bien! Ah là là! Et et et généralement, heu, tes parents ils venaient aussi ou c'est que toi et heu? Ouais, OK, OK.
Non, non, que moi et ma sœur. C'est pour ça qu'on est, heu, on est autant fusionnel avec, heu, avec ma sœur et que je l'adore. Je l'aime d'amour. Hem.
Mmh mh. Oh, c'est mignon ça. Trop bien.
Et et et du coup, ouais, c'est et ça a continué jusque maintenant, même maintenant on fait des soirées, même si elle a un bébé, heu, on continue à faire des soirées ensemble, heu.
Oh mais, oui, c'est bien. Mais c'est trop important de faire des choses comme ça, hein, parce qu'on ça se perd ça se perd trop. Tu vois, par exemple, heu moi, j'ai une question, tu vois? Est-ce que quand tu étais petit, hem, tu tu tu te battais avec ta sœur, heu, ou pas?
Ah ouais, clairement. Ouais.